<chuckles> Ơi, cái cách mà bạn đã đứng ra để mà, gọi là, trung hòa để mà xử lý các cái mâu thuẫn của nhóm thì rất là đáng ngưỡng mộ rồi đấy. Mình cũng nghe cái câu chuyện này của bạn mình cũng dần dần hiểu ra được là cái nhóm của bạn đang như thế nào rồi. Thế thì đầu tiên ấy, để, gọi là, để cho cả nhóm vui vẻ với nhau hơn thì bạn sẽ phải ngăn chặn cái việc căng thẳng, cái việc mâu thuẫn này trước khi mà nó xảy ra bạn nhá. Ví dụ như, kiểu là, cái tình huống đấy là chọn địa điểm, đúng không? Thì thường là bây giờ có phải là trong những cái tình huống mà bạn chọn địa điểm ưu tiên cho những cái người bạn có gia đình thì là những cái người bạn mà đang độc thân chưa có gia đình sẽ rất là thường là sẽ không hài lòng lắm, đúng không bạn?
Ừm. Ừm hưm, như thế nào ta? Ừm. Ừ, nhưng mà nó cũng phải, a, cố gắng chịu chứ giờ sao? <chuckles>
Ừm. <laughs> Ờ, đến rồi. Thế thì cũng hơi, gọi là, không được công công bằng lắm với những cái người bạn kia. Thế thì thay vì là chọn theo, kiểu là, để một người quyết tất cả và rất là dễ bị, gọi là, không công bằng, thì các bạn có thể thành lập một cái hệ thống riêng, gọi là, một cái hệ thống công bằng với nhau, có thể là một cái hệ thống quay random chẳng hạn, một cái hệ thống quay bất kỳ để xem là, ừ, mỗi người sẽ đóng góp một cái ý kiến của mình vào một cái địa điểm nào cho nó phù hợp và các bạn sẽ quay. Làm như thế thì hoàn toàn, gọi là, hoàn toàn vào may rủi rồi sẽ không ai có thể ý kiến gì nữa. Hoặc là, nếu không ấy thì cũng có thể thử thực hiện một vài cái loại hình, một vài cái cách để mà, như kiểu là, bầu xem là địa điểm nào thì phù hợp của cả nhóm nhất này, hoặc nếu không thì những cái ngày sinh nhật của những cái người bạn nào thì sẽ cho người đấy có quyền để chọn địa điểm, chọn cái cách tổ chức. Ờ, bạn thấy những cái cách này có được không?
Ừm. Ừm, <laughs> hên xui, đúng hông? À. Ê, cũng được nha, ừm. <laughs> À, hay, hay, hay. Ừm, ưu tiên, đúng hông? Ừm, đúng nha, ê, mình thấy hay á. Ờ, ví dụ như là sinh thật đứa nào á thì đứa đó tự quyết định, đúng hông? Rồi, cái còn nếu như mà lễ Tết đồ này kia á, thì ô kê thôi mỗi đứa á là đưa đây mỗi địa điểm, a, mà thích đi xong bỏ vô quay, quay trúng đứa nào á thì đi địa điểm đứa đó khỏi cãi, hên xui đi đúng hông? Hay nha, ừ, hay, hay á.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi đấy, ờ, đúng rồi. Tất nhiên là ngăn chặn thì cũng có thể, gọi là, đã rất là tốt rồi, nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra ở trong cái quá trình mà cả nhóm tụ họp. Vậy thì trong những cái tình huống ấy, bạn cũng có thể xử lý. Đầu tiên là bạn là người, gọi là, bạn là bạn gái bạn nữ duy nhất ở trong nhóm, đúng không? Thế thì bạn có đánh giá là các bạn nam ở trong nhóm, gọi là, tôn trọng cái tiếng nói của bạn không?
Ừ, nó hay vậy lắm. Ừm.